Mình hiểu rồi, mình hiểu cái trường hợp của bạn rồi, đôi khi bạn đặt ra được một cái mục tiêu nó phù hợp với á, à, cái cái cái cuộc sống cái sinh hoạt của bạn đó nhưng mà không có thấy được cái kết quả liền, đúng hông? Cho nên là bạn cảm thấy nản và bạn mất hứng thú phải hông?
Ừm. Ừm. Đúng. Ừm, thì đôi lúc thì mình cũng có thể là do mình cũng mong đợi nhiều á, ừm, mình nghĩ là chắc là mình tập cái này thì trong vòng là cỡ tuần hoặc là 2 tuần thì mình muốn thấy một cái hiệu á, gì đó nó nó tức thì luôn, nhưng mà mình lại không thấy cái gì cả, cái là tự nhiên mình lại thấy nản á bạn.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Mình hiểu, thật ra á thì, à, để đạt được một cái mục tiêu nào đó thè sẽ cần có một cái quá trình đó bạn và có một cái mẹo này mình thấy rất là nhiều bạn tập gym hoặc là tập thể dục á cũng có áp dụng và thành công rồi nè. Đó là các bạn chia nhỏ những cái mục tiêu của mình ra. Ví dụ như là một cái mục tiêu lớn, đúng hông? Bạn sẽ chia nhỏ mục tiêu của bạn ra làm, à, nhiều, ờ, nhiều phần. Ví dụ tuần thứ nhất bạn đạt được cái gì đấy, tuần thứ hai bạn đạt được cái gì đấy và thỉnh thoảng hãy cho mình một cái treat day hoặc là treat time á. Tức là trong cái khoảng thời gian đó, ừm, ví dụ trong một ngày đó bạn cho phép mình lười, lười biếng một xíu cũng được hổng sao để mình nghỉ ngơi để mình được làm cái điều mình thích, rồi những cái ngày còn lại là mình bắt đầu quay lại theo cái nhịp tập của mình á. Đó cũng là một cách để cho bạn theo dõi được cái tiến độ, mục tiêu nhỏ nhỏ thì khi mà bạn đạt được cái mục tiêu nhỏ nhỏ đó, bạn hãy thưởng cho mình một cái gì đó đi, thưởng cho mình m được xem một bộ phim hay nè, được đi chơi với bạn bè nè, ví dụ như thế, bạn có thử làm như vậy chưa?
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ờ ha. Ừm. Đúng rồi, mình Ừm. Ừm. Ờ, mình chưa thử thì cái này chắc là mình cũng để mình thử ha, nhưng mà mình cũng đang lo ngại là cái việc mà, ờ, mình tập, ừm, 7, 6 ngày đi, rồi mình nghỉ 1 ngày thì không biết là qua lại cái tuần tiếp theo á thì mình có bị nhác không á? Mình cũng sợ là nó mất đi cái sự đều đặn của mình á, thì bạn có nghĩ là nó ổn hông?
Ờ. Ừm. À.